Also, ich arbeite eigentlich sehr gerne zu Hause, und ich lade auch gerne Leute ein. Aber so richtig zu Hause entspannen fällt mir in letzter Zeit nicht so ganz leicht. Und könntest du mir da vielleicht paar Tipps geben?
Kannst du mir 'n 'n paar mehr Rahmeninformationen geben? Was ist zu Hause? Wohnst du alleine? Ähm, wie lebst du? Oder sind da Familie? Sind da Freunde? Ist da 'ne WG? Wie auch immer. Wie ist wie ist so dein normales Zuhause? Arbeitest du da? Oh, äh, sag mal 'n bisschen mehr, zum wie das insgesamt ist.
Sehr gerne. Als genau. Also, zur Zeit lebe ich alleine, Ich habe da wirklich meine kleine Wohnung und, ähm, davor hatte ich 'ne Wohngemeinschaft, aber jetzt wirklich ja, viel entspannter alleine. Da hat man auch seine Ruhe. Und genau, ich arbeite in letzter Zeit sehr viel von zu Hause aus, aber, ja, es kommt dann drauf an. Manchmal bin ich auch sehr oft, ähm, unterwegs und dann bin ich auch froh, zu Hause zu sein. Bloß ja, genau, die letzten Tagen, da bin ich sehr, sehr oft zu Hause und auch länger, weil ich dann auch von zu Hause aus arbeite.
Hm, gut. Und an welchen Situationen, jetzt konkret sagst du, ähm: „Ich komme da nicht zur Ruhe?“ Äh, ist das immer dann abends, wenn du sagst, ist der Übergang in die Freizeit oder ist es auch zwischendrin, oder was genau ist da so die was dich was dich bewegt?
Genau, also, es gibt dann so Momente, ne, so am Abend, wo ich dann noch mich, äh, ja, nicht zur Ruhe setzen kann. Also, innerlich bin ich dann auch sehr, sehr aktiv oder auch gleich am Morgen, ne, wenn ich dann aufwache und ich habe ich weiß dann, ich habe viele Sachen zu tun. Und dann ist es für mich sehr schwierig in Ruhe, ja, ich sage jetzt mal wirklich Zeit zu nehmen für mich einfach 'n Buch nehmen und entspannen. Also, ich bin dann auch zum Beispiel am Wochenende sehr, ja, teils nervös, dass ich dann aktiv sein muss. Also, das ist dann so 'n inneres Gefühl von: „Ja, ich muss doch, ähm, ja, leistungsfähig sein und auch, ja, aktiv die ganze Zeit.“ Und es fällt mir nicht leicht, auch an freien Tagen mal, ja, zur Ruhe zu kommen.
Ah, okay. Und kennst du das? Ähm, ist war das schon immer so, oder hast du das irgendwann mal verändert?
Also, ich muss dann auch wirklich gestehen: früher fiel mir das leichter zu Hause einfach mal ja, ich sage jetzt mal zu chillen, also, einfach mal nichts zu machen und vielleicht 'n Buch nehmen oder vielleicht auch einfach mal Videospiele zu spielen. Äh, das fällt mir in letzter Zeit sehr schwer. Also, ich habe dann halt wirklich die ganze Zeit im Hinterkopf schon die Pläne, die dann anstehen und was ich eigentlich vorbereiten muss. Und ach, da muss es ich ja noch dies und das erledigen. Also, im Kopf ist immer 'ne Achterbahn.
Okay, und die Themen, die da hochkommen, sind das dann eher berufliche Themen oder auch privat oder oder gemischt? Ist beides?
Also, jetzt eigentlich mehr berufliche Aspekte. Genau, das sind dann wirklich so die Sachen, die anstehen und auch für den nächsten Monat schon alles, äh, wie ich das am besten organisiere. Also, irgendwie schon endlose ja, im Kopf wirklich so 'ne endlose Schleife an Denkmustern und, ja, Organisationspläne.
Ah, okay. Ja, äh, ich glaube, das kennen kennen ja viele von uns. Äh, wie war das denn in deiner Familie? War das da vielleicht, äh wie sind denn deine Eltern mit diesem Thema, ähm, Lazy time umgegangen? Durftest du das oder eher nicht? Oder, wie war denn Ihre Einstellung zu dem Thema?
Also, als ich dann halt, ähm, mit meiner Familie noch gelebt habe, das war dann so, dass zum Beispiel meine Mutter war dann auch, ähm, alleinerziehende Mutter. Deswegen war sie auch sehr, sehr aktiv die ganze Zeit. Also, ich habe sie nie irgendwie einfach so entspannt, äh, mal in der Sonne gesehen, oder ja, einfach mal was sie machen wollte, ne? So Hobbys habe ich dann auch selten gesehen. Eigentlich ist mein Vater da ganz unterschiedlich, aber genau, mit dem hatte ich dann so im Alltag weniger zu tun.
Und wie ist es heute? Hast du Zeit für deine Hobbys oder fallen die auch immer hinten runter?
Ja. Also, das ist dann halt dann so, dass mein Hobby jetzt mein Beruf ist, was sehr schön ist. Aber, ähm, es gibt dann halt wirklich so viele Sachen wirklich zu tun, weil, ich möchte das auch wirklich gut machen und, ähm, das ist mir sehr wichtig. Deswegen verbringe ich viel Zeit damit. Andererseits dann, ähm ja, was bleibt dann vom Hobby übrig? Also, ich habe dann auch andere ja, Hobbys, aber da muss ich wirklich auch zugeben, ich nehme da wirklich wenig Zeit dafür und lass auch wenig Zeit übrig.
Und ist das so 'ne bewusste Entscheidung, dass du wenig also, erstmal ist ja super, dass, ähm also, wenn man Beruf und Hobby, wenn es sich das überschneidet, ist ja erstmal viel besser geht's ja gar nicht, weil dann fühlt sich's möglicherweise bei dir auch gar nicht nach Arbeit an. Aber jetzt, wenn du die an die anderen Hobbys denkst, äh, ist das 'ne bewusste Entscheidung: „Ich nehme mir dafür keine Zeit“, oder ist eher so: „Hm, ja, ne, ähm, es gibt wichtigere Sachen.“
Also, in letzter Zeit ist dann so, dass ähm, also, ich mache gerne Sport und ja, so Teamsports, ne? Also, ich war jetzt oft paddeln eigentlich mit Kollegen oder ja, einfach mal rausgehen und, ähm also, in der Vergangenheit bin ich auch sehr oft laufen gegangen in der Woche. Das hat sich dann 'n bisschen eingestellt, auch bedingt durch das Wetter und ich war auch jetzt ab und zu mal krank. Das hat dann leider auch nicht so ganz gepasst und ja, deswegen habe ich jetzt so in sportlicher, ähm, Hinsicht leider wenige Möglichkeiten, die ich sehe, aber i ich muss da auch gestehen, ich war da selbst nicht proaktiv.
Ja. Okay. Ich meine, klar, wenn man dann krank ist und erst mal so 'n bisschen aus dem Rhythmus rauskommt ähm, dann passiert es eben manchmal. Ja, die die die Fragen jetzt so 'n bisschen dahin, auch mit der auch mit der, äh, Vergangenheit, so 'n bisschen mit Familie ist, dass man sich das manchmal als Kind so 'n bisschen unbewusst abgeschaut hat, ne? Und da könnte sein also, wir müssen ja gar nicht wissen, ob es wirklich so war, ne? Aber es könnte sein, dass du als Kind, wenn du deine Mutter beobachtet hast, halt unbewusst sozusagen gedacht hast: „Na ja, also, ma man muss es gibt ja immer was zu tun. Also, das mit dem“
Ja. Ja. Okay. Ja.
„ähm, Freizeit ist ist Luxus.“ Ja, also, könnte sein. Muss ja nicht sein. Und dann könnte das halt jetzt unbewusst noch muss ja sein, dass du heute immer, wenn du sozusagen in die Richtung F Freizeit geh
Ja.
Äh, dass du dann dir unbe unterbewusst denkst: „Ah ne, das ist ja Luxus.“
Mhm. Ja. Da hast du auf jeden Fall 'n Punkt, ja. Da hast du recht. Aber hast du da auch vielleicht viel ähm, so Techniken, die ich dann vielleicht anwenden könnte, damit ich mal runterfahren kann? Also, zum Beispiel, ne, am Abend und ich habe wirklich alles gemacht, also, was ich eigentlich machen wollte am Tag und hatte hättest du da vielleicht so 'n Tipp für mich, was ich machen könnte, damit ich dann, ja, einfach mal zu Hause mich entspannen kann?
Ähm, das eine ist, äh, w wenn du das bewusst also, wenn du schon be bewusst das klingt auch grade danach, dass du, wenn du bewusst schon 'ne Entscheidung getroffen hast: „Okay, jetzt bin ich mit meiner Arbeit fertig.“ Ähm, das ist schon mal super, weil manche, äh, können das nicht, ne? Die gehen dann noch mal ins Büro und noch mal hier und mal da. Das das das fä fängt an zu verschwimmen. Äh, das ist schon mal das 1. was man vermeiden muss. Also, man sollte versuchen selbst wenn's einem nicht jeden Tag gelingt, aber sollte versuchen, 'n bewussten Übergang zu machen. Mal bewusst zu sagen: „So, jetzt bin ich fertig.“ Ähm, wenn man noch 'n eigenes Zimmer hat, wäre natürlich noch genialer. Und dann verlasse ich eben diesen Raum, mache die Tür zu und sa sage mir dann innerlich so, ähm: „Die Arbeit ist getan. Ab sofort habe ich Freizeit.“ Klingt jetzt so 'n bisschen, als ob er mit sich selbst redet. Aber das ist schon so 'n kleines Ritual, wo da auch sozusagen in deinem was soll ich jetzt sagen deinem inneren System, äh, mitteilst: „So, ich gehe jetzt aus der Rolle.“ Also, d du wechselst ja auch die Rolle, ähm, Arbeitnehmer oder selbst wenn du für dich arbeitest, aber: „So, das ist jetzt beendet. Ich habe jetzt Feierabend. Und jetzt gehe ich in die Rolle des Freizeitmenschen“, oder so was, ne?
Ja, Ja. Okay. Ja. Ja. Ja. Okay, also, räumlich auch
Also, das hil das hilft manchmal genau.
Okay, also, räumliche ähm, räumliche Begrenzung und dann aber auch mental diese du meinst jetzt gerade verschiedenen Rollen, dass ich dann, ja, wirklich einfach 'n Schalter umlege. Das finde ich super. Das fällt mir auch sehr schwer. Also, zum Beispiel auch während des Tages, wenn ich dann mal, ja, Pausen mache, also, zum Beispiel Mittagspause, ne? Und, ähm, ich habe dann aber immer noch die ganzen Sachen durch den Kopf gehen. Ähm, würdest du mir da auch empfehlen, diesen Schalter umzustellen, oder hättest du da auch für meinen Körper, also, dass ich mich auch anders f fühle vielleicht so Übungen parat?
Also, die also, das wäre natürlich mittags auch gut. Aber wenn du's versuchst 'ne vielleicht 'ne Regelmäßigkeit reinzukriegen und auch so 'ne kleine Routine reinzukriegen, dass du jetzt sagst: „Gut, jetzt ist, ähm“ W vielleicht setzt du ja auch selbst den Rahmen. Ich arbei ich sage nur ein Beispiel. Ich arbeite bis um 12:00 und danach ist meine Mittagspause. Die Mittagspause besteht aus, ähm, zum Beispiel: „Ich mache mir was zu essen. Ähm, vielleicht, äh, lege ich mir 'ne bestimmte Musik auf oder höre bestimmte Musik und mache vielleicht auch nimm mir vor so kleines Workout oder vielleicht auch 'ne Meditation“, also, was dir halt liegt, also, so so 'n bisschen den Körper einbeziehen.
Ja. Ja. Okay. Ja. Okay.
Und sage dir eben auch da den Übergang: „Jetzt ist Mittagspause. Arbeit ist Arbeit und, ähm, d d d ich vergesse ja nichts. Es kommt schon gleich alles wieder.” Gehe dann bewusst in diese in diese Pause rein und nach der Pause sagst du so: „Das war jetzt die Pause und jetzt bin ich wieder im Arbeitsmodus.” Also, versuche, diesen Modus bewusst zu wechseln.
Okay. Ja. Okay, und, ähm, also, ich finde das super, ne, dass äh, dass man versucht, diese Routine zu bekommen und dass man, ja, lernt, erstmal runterzukommen. Äh, das finde ich 'n super Tipp. Und würdest du vielleicht bestimmte Sachen in meiner Umgebung auch empfehlen, also, dass ich dann mir was besorge, zum Beispiel Duftkerzen oder so? Helfen die?
Das könnte das unterstützen, dass du den in in diesen Entspannungsphasen dich da ähm, das braucht vielleicht 'n bisschen bis der Körper sich dran gewöhnt es sei denn, du hast schon Gerüche im Kopf oder wo du automatisch das verbindest mit der Entspannung. Das hilft natürlich schon. Ja, klar.
Ja. Ja. So 'ne Döner-Kerze.
Ja, wenn das hilft. Al also, jeder hat 'n anderes, äh, Bedürfnis danach.
<chuckles> Genau, dann probiere ich das mal aus. Also, vielen Dank für die Tipps und, ähm, ja, also, ich w ich würde mich freuen, wenn das klappt. Vielen Dank.
Ja, gerne, du. Und ich wünsche dir 'n gutes Gelingen, einfach ausprobieren und das eine klappt, das andere nicht.
Danke.